Esatto. Sì, sì, sì, più o meno. Perché poi se guardi, cioè appunto noi abbiamo fatto la circumnavigazione praticamente di un paio di montagne
Ah, ah, ah.
e quindi c'erano dei momenti in cui, uhm, si vedeva solo la valle, okay, c'erano momenti in cui si vedeva anche il mare con le altre montagne, bellissimo.
E cos'era una giornata estiva, una giornata che che stagione era?
Sì, veramente. Allora era in realtà, ehm, metà novembre. <chuckles> Però in realtà lì è ancora sì, lì ancora in realtà è pieno è piena estate. Sì, sì, sì.
Vabbè, vabbè allora in i i autunno autunno avanza È anco c'è ancora un cli un clima caldo molto eh beh si e tende un po' verso l'equatore, no, diciamo è più basso verso verso il tropico insomma.
Sì, alla fine esatto, sta a livello del Marocco, quindi diciamo che è bello è bello in giù, faceva veramente tanto caldo. Infatti mi ricordo che <chuckles> ci passavamo 1 zaino perché c'erano 2 persone con lo zaino e 1 senza, quindi cercavamo di passarceli così ogni tanto esatto, e io, mhmm, sono un po' schizzinosa forse, però mi ricordo che cioè, mettermi sulle spalle questo zaino che sentivo che era pieno di sudore <chuckles> non era non era una sensazione fantastica, devo dire, però
Eh sì, sì. C'avete il cambio, mh. Mh. <chuckles> Ah. Eh no, effettivamente anche uno uno schizzinoso, il sudore degli atri addosso non è una cosa una cosa piacevole effettivamente.
<chuckles> No, esatto, esatto. Anche perché uno di questi zaini era proprio uno zaino <tsk> cioè proprio quelli di tela, un po' fatti così insomma, che quin eh sì, sì, mh-mh, ti ho detto, no, disorganizzazione allo stato puro. L'altro ragazzo invece aveva uno zaino da trekking bellissimo, che aveva tutto un sistema per cui quasi neanche si appoggiava alle tue spalle lo zaino, perché comunque aveva tutte delle ci
Uno zainaccio. <chuckles> Ver Quelli poi. Eh beh, è fatta apposta appunto per non per non per non su perché circoli l'aria, eh sennò guai effettivamente lo zaino
Eh. Esatto, esatto.
Il brutto dello zaino è quello, che ti fa sudar la schiena da da matti lo zaino, quando si appoggia.
Ma Sì, sì, sì, sì per fortuna poi q appena facevamo le pause in realtà mettevamo gli zaini con lo schienale rivolto verso il sole, in 5 minuti s'asciugavano, per farti capire quanto picchiava il sole.
Si asciugassero.

Sì, eh beh, sì cammina calcola che avete avrete camminato metà del tempo, buono. Poi vabbè inizia si fanno più o meno 3 chilometri in salita così, 3 chilometri all'ora insomma. Quindi sì insomma avete fatto eh certo, certo. Una distanza così almeno.
P sì, sì. Certo. No, ma infatti l'ultimo pezzo in realtà non non abbiamo più fatto pause perché stava iniziando anche a diventare buio, e quindi, ehm, diciamo che
A venire s venire scuro, eh. <chuckles>
Eh sì, ci siamo ci siamo un po' preoccupati perché abbiamo detto: "Mhmm, okay", finché, ehm, c'è luce più o meno avevamo dei punti di riferimento perché eravamo in alto e vedevamo più o meno qual era il punto da arrivare, però quando faceva buio poi era difficile. Quindi
Certo, cer
quindi alla fine abbiamo cammina cioè le ultime ore
Era da da allun allungare allungare il passo per tornare indie Eh no, ma effettivame Eh ma quando si fanno le escursioni così c'è da stare attenti eh, perché delle volte insomma ora, è in un posto in un posto per carità, c però ti trovi isolato eh, poi alla fine insomma; e poi non è facile eh. Eh-eh!
Sì. Sì, sì, sì. Eh. È vero, poi non hai il telefono che ti funziona, non hai
Eh, appunto quella cosa lì. Eh.
Sì, sì, non <chuckles>
E quindi co andando avanti cosa cosa avete fatto insomma? Vi siete trovati in mezzo ai cactus?
Ap
E pr e pr
Esatto, e abbiamo visto dall'alto che c'era praticamente la strada dove
Ma dovevate ra ma avete raggiunto Avete dovuto rag avete raggiunto la cima, l'obiettivo è raggiu è raggiungere la cima di di questa montagna o qualcosa del genere?
No. No, no. No, non era la cima l'obiettivo, era seguire un percorso appunto che ci facesse fare il giro, esatto, di un paio di montagne, quindi, mhmm, stavamo circa a mezzo livello.
Fare questo percorso, okay. Quei percorsi ad ane ad come si chiamano ad ad anello, no, che vai da una parti da una parte e torni da una da un'altra magari.